Ketan pencok, kayak apa itu, Mas?
Iya, ketan pencok itu, ya ketan tapi nanti kalau makan itu ditutulin, dicolek sama, eee, apa tuh gula merah yang diparut itu, Mas. Tapi lembut banget gitu loh. Itu khas banget. Diparut diparut.
Heeh. Iya. Oke, gula merahnya diapain tadi? Oh gula merah diparut? Nggak lengket diparutannya ya? <laughs>
Heeh. Enggak. Kayak, mu mungkin saya kurang itu ya, tapi memang
E eh. Sa
eee, bulat-bulatan kecil gitulah. Kayak heeh, mhm.
Oh iya, soalnya saya pernah nyoba, ya saya juga suka kan kalau kita kan ada itu kopi gula aren ya, kan sama sebenarnya gula aren gula dari gula merah juga kan eh iya sih, kayaknya sama dari gula merah. Ya udah karena saya pengen bikin kayak es es gula aren gitu karena nggak ada gula aren, ada nya gula merah saya coba parut nih gula merah ternyata lengket diparutannya, susah banget, <chuckles> meleleh gitu. Jadi ketan dengan parutan gula merah?
Iya, kopi gula aren, heeh. Iya. Hmm. Iya iya, mhm, heeh. Iya kayak kayak gula merah diparut atau apalah pokoknya lembut-lembut kecil-kecil gitu, Mas. Kayak gula aren mungkin, heeh, itu
Mmm mmm. Mungkin gula aren itu, <chuckles> mungkin ya. Soalnya kalau gula merah saya parut itu meleleh, Mas, biasanya mungkin gula merah itu dilelehin biasanya, jadi kayak saos biasanya sih.
Mungkin ya, mungkin, heeh, itu Meleleh kan. Oh iya. Iya, gitu.
Eee, kalau gula aren biasanya yang taburan.
Mhm, dari taburan gitu.
E iya menarik sih, enak kayaknya itu jadi terpikir saya, pengen bikin.
Iya, Mas, coba, Mas. Itu ketan pencok tuh di daerah lain nggak ada, Mas, cuma di tempat saya itu. Terus pakai besek tahan berapa hari juga masih heeh, tanpa bahan pengawet juga, itu khas dari
Iya iya. Gak ada? Mhm. Mmm. Jadi cuman ketan sama gula aren tabur gitu aja?
Iya, kayak gula aren tabur gitu.

Kalau sini kebetulan dekat Tongji juga ya Mas. Isap heeh, sama 2 Tang itu jadi, ya pakai lokal-lokal itulah. Sama yang ada juga yang, eee, dari lokal Mas. Jadi pakai kiloan itu, heeh, ada pedagang keliling emang dekat kebun teh juga, gitu.
Oh, dekat Tongji ya? Oke. Mmm. Dari lokal. Heeh. Oh, jadi ini pedagang teh keliling?
Iya. Iya, pedagang teh keliling. Itu yang khasnya.
Wih menarik, saya baru tahu ada pedagang teh keliling.
Iya Mas, sini ada Mas. Ada peda mhm.
Ada ya? Oh kalau di sini kan biasanya pedagang teh itu kayak kontaineran gitu, di sini banyak itu. Kalau enggak gitu kita ke warkop, me pesen teh o pedagang teh keliling saya baru tahu tuh. <chuckles>
Oh, gitu ya. Mhm mhm. Ndak, maksudnya ya maksudnya gini, mereka tuh jual teh teh mentah Mas.
<smacks lips> Teh mentah, oh dikiloin gitu ya?
Heeh, iya dikiloin, kita masak sendiri itu teh lokal, gitu, dan yang kemasan biasa, gitu, yang ada di warung, tapi mereka emang keliling, gitu. Karena, kami dekat kebun teh juga. git iya.
Oh. Buat hmm, iya. Mhm. <clicks tongue> Wow! Dekat sama kebun teh ya? Eh ini, hitam kah berarti ya?
Apa?
Teh hitam berarti ya?
Iya teh hitam Mas, itu. Pahit, iya pahit-pahit gimana, gitu kan, daripada kadang nggak pakai gula mending pakai pahitan aja, gitu. Enak, seger.
Teh hitam, pahit berarti. Pahit-pahit gimana gitu rasanya kalau dari gunung teh. Mhm.